Ведь й я так скажу: пицца с ананасами пицце с ананасами рознь, потому что есть разные места, которые по-разному её делают. Если её сделать хорошо, а даже в среднем, на самом деле, если вот в общем так попробовать её, это даже очень вкусная пицца. Просто почему-то люди в унисон решили эту штуку ненавидеть, и и всё. И никто даже никогда не пробовал из многих тех людей, которые её якобы ненавидят.
Мгм. Так. Ну да, наверное, если ты приедешь в Италию и попросишь, а, э, спросишь: "А есть ли у вас пицца с ананасами?", Возможно, тебя даже выгонят из этого заведения?
Ой. Кто тебя выгонит? Да, <laughs> тут уже немножечко другое. Тут уже получается национальный такой прайд. Это вот это всё. Э, я бы немножечко да да да да.
Да-да-да, культурное наследие. Ты тут всё нарушаешь сразу своим вопросом. Мгм. Так.
Это слегка, на мой взгляд, чутка такой вкусовой снобизм, я бы сказал бы. Это, ну, это нормально. Эт я я считаю, м, как говорится, э, пусть делают и занимаются своими, на делами, какими хотят. Хотят- защищают, не хотят- не защищают. Вот именно. И фломастеры разные тоже на вкус. Так что <laughs>
Мгм. На вкус и цвет товарищей нет, правильно? Мгм. Так хорошо, а я хочу уточнить сейчас. Вот мы с тобой про борщ начали разговаривать. Ты говоришь, я там попробовала его со сладкими булочками, хорошо, тебе зашло, э. Ты ещё там дальше продолжил свои эксперименты с сладкими булочками или с борщом, какие-то ещё новые э виды?
Да-да? Конечно. Мгм. Там даже ни сколько с борщом или ещё чт с чем-то, а с эдакими лимитами моего вкуса. Например, я попробовал кисло-сладкие, соевые соусы, открыл для себя вкус умами. Это вот именно, вот да вот как бы его от относительно как бы недавно от открыли как один из Умами это даже я понять не могу, как его описать, но это грубо говоря такая вот богатость вкуса, которая добавляется от некоторых ингредиентов, скажем так.
Так. Что это такое? М, подожди. Это это к это, это что, это соус? Или это приправа? Или это ш или это просто название, э, когда ты сочетаешь вкусы, что это такое?
Я бы этот сказал, это вот именно его на самом деле сейчас, э, классифицируют как 5 вкус, вот наряду со сладким, кислым, соленым или горьким, например. Его вот, в принципе, я могу описать как вот насыщенный, мясистый, глубокий или бульонный такой, да, или как бы даже, даже может быть грибной вкус. Это именно свой отдельный вкус, который считается именно умами, и он вот как бы делает, э, твою вот пищу, твою, э, твоё блюдо именно полным, как будто бы. Вот бывает же иногда, например, что-то готовишь, и там как будто бы чего-то не хватает. Вот, вот всё вроде бы есть, но И вот именно этого умами и не хватает, по сути говоря, чаще всего.
М. Мгм. М. Так. Мгм Мгм. Да, бывает такое. А как достичь этого умами?
По сути говоря, а, сейчас же очень часто люди добавляют глутамат натрия в еду. Вот может быть, ты слышала а когда-нибудь то, что они добавляют вот. В американских как бы медиа очень часто есть такое понятие, они к называют его MSG.
Хорошо. Так..